อืม อันนี้ก็คือเหมือน เหมือนทุกคนจะต้องปรับตัวกันหมดเลย ใช่ไหมคะ? ทั้งแบบว่าคุณปู่คุณย่า หรือว่า เอ่อ คุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ย เพราะว่าอย่างที่บอกคือ แปลว่าที่ผ่านมาไม่ แทบจะไม่ได้ทำแบบ ทำแบบเป็นหน้าที่ อย่างงี้กันเลย ใช่ไหมคะ?
เออ ใช่ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ คือ ใช่ ทุกคนปรับตัวใหม่หมด ทุกคนใหม่หมด ทุกคนเป็นเหมือนแบบ แบบเด็กเล็ก ๆ ที่เพิ่งคลอดออกมาแล้ว หือ อันนี้คืองานบ้านเหรอ <giggles> อือ คือทุกคน ใช่ค่ะ แต่ว่าคือเราอะ เรากับแฟนน่ะโชคดีว่า ตอนที่สมัยยังเรียนมหาลัยอะค่ะ คือก็อยู่หออะเนาะ ก็ ก็จะต้องแบบรับผิดชอบตัวเองอยู่แล้ว ก็จะมีแบบพื้นฐานบ้าง แต่คุณปู่เขา คือแบบว่ามีแม่บ้านตั้งแต่ยุคไหนมายุคไหน เขาก็มีมาโดยตลอดอะค่ะ เขาก็เลยแบบว่าชินกับตรงนั้น <chuckles>
อืม <chuckles> อ๋อ อ๋อ เออ ค่ะ อ๋อ อืม โอ้โฮ อืม อือ เอ่อ ถึงว่า ที่ ที่บอกว่าทุกคนต้องปรับตัวใหม่ ก็คือไม่ ไม่เกินจริง เลย
ใช่ คือ คืออาจจะเป็น ดูเป็นเรื่อง บ้าน บ้านอื่น เขาอาจจะดูเป็นแบบเรื่องเล็กนะคะ แต่ว่าบ้านเราเนี่ย มันดูเป็นเรื่องใหญ่มาก เพราะว่า 1 คือไม่ชิน แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไง ใช่ แล้วมันก็เลยจะต้องแบ่งสัดส่วน
อืม เข้าใจค่ะ มัน มันแบบ ไม่ได้ทำกันแบบ โอ้ ถ้าเป็นเรา เราก็คงแบบเข้าใจได้เนาะ เพราะว่าที่ผ่านมา มันมีคนทำให้ตลอด แล้วก็เป็นคนที่เราเหมือนไว้ใจแล้ว ทีนี้จะหาคนมาแทน มันก็ยังไง ๆ อยู่ ทันทีอะนะ
ใช่ ใช่ค่ะ อา ใช่ ใช่ค่ะ แล้วก็อย่างที่บอกว่า เรื่องไว้ใจนี่สำคัญมาก ๆ เพราะว่าคุณปู่เขาแบบเขาเล่นพระไงคะ เขาจะมีของที่แบบ เขา เขาไม่ไว้ใจ ใช่ ถึงเขาจะมีตู้เซฟ แต่เขา เขาไม่ไว้ใจ เพราะบางทีเขาส่องพระในห้องนอนเขา เขาก็จะวางไว้เลย
อืม อ๋อ อืม ของมีค่า อย่างเงี้ยเหรอคะ? อ้อ

อืม เหมือนเราไม่ ไม่พอใจ ไหม? แบบเรื่องความสะอาด อะไรงี้ <chuckles>
เพราะฉะนั้น ค่ะ มี ๆ ๆ เพราะว่าด้วยความที่แบบลูกเราเล็กเนาะ แล้วแบบห้องน้ำอะ เวลาลูกเราอะ จะชอบแบบ ชอบเล่นน้ำกับพื้น หรือว่า คือเขาก็มีกะละมังนะคะ แต่เขาก็ยังรู้สึกว่า ทำไมผู้ใหญ่ยืนอยู่นอกกะละมัง แล้วเขาไม่ได้ยืนน่ะ เขาก็จะยัง <chuckles> อยากยืนบ้าง ก็เพราะฉะนั้นก็จะบอกพ่อว่า "เห็นไหม คือลูกเขาอะจับตรงเนี้ยแล้วมัน ถ้ามันสกปรก มันมีเชื้อโรค แล้วเขาเอาเข้าปาก หรือเล่นน้ำเนี่ย อันเนี้ยมันก็เสี่ยง เสี่ยงมาก ๆ เดี๋ยวแม่ เอาอย่างงี้ แม่ล้างให้ แต่ว่างานเล็ก ๆ เช่น แบบล้างขวดนม กวาดห้อง ถูห้องเนี่ย งั้นพ่อจัดการนะ" อืม อันนี้
อืม อ๋อ ก็ เลย ก็เลยอยากยืนบ้าง <chuckles> อ๋อ อืม อ๋อ เริ่มแบ่งกันอย่างงี้แล้ว ใช่ไหมคะ? อา
ใช่ ๆ ใช่ค่ะ ก็คือตกลงกันว่า อ่า ถ้าอย่างกวาดบ้าน ถ้ามันรกก็คือกวาด ไม่ต้องรอครบอาทิตย์ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ ก็จะเริ่มแบ่งงาน ค่ะ อัน อันนี้แค่ส่วนเล็ก ๆ นะคะ แล้วก็จะมีแบบว่า ส่วนที่เป็นโถงกลาง ใช้คำนี้ดีกว่า ห้องนั่งเล่น ห้อง ห้องที่แบบที่ต้องใช้ร่วม ใช่ค่ะ ที่เป็นแบบว่า อ่า ห้องคุณปู่คุณย่าที่มาใช้ด้วยกัน แล้วก็มีน้า ๆ มาเล่นบ้าง อะไรอย่างเงี้ย ก็คือเราอะก็ต้องคุยกันกับแฟนก่อนอะค่ะว่า ว่าแบบ อย่างแม่ แม่สามีเนี่ย เขาอายุเยอะแล้ว
อ๋อ แบ่งกัน อืม ๆ อ๋อ แบบห้องส่วนรวม อย่างงี้เหรอคะ? อืม ว่า อ๋อ ค่ะ
เออ แต่เขาเป็นคนไม่พูดนะคะ เขาใจดีมาก เพราะว่าอย่างเขาก็รู้แหละว่าเขาเหนื่อย แต่ก็ เขาก็ทำ อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเราก็รู้สึก สึกผิดเอง ใช่ ๆ ค่ะ ก็คือ อย่างที่บอก ยังไม่เจอแม่บ้านที่โอเคอย่างเงี้ย ทุกคนก็ต้องช่วยกันทำ แล้วแม่เป็นคนแบบ เป็นคนรักความสะอาดอะค่ะ เขาก็จะแบบจัดการ แล้วทีนี้เราก็เลยแบบ บางทีเรารู้สึกผิดที่เรา เข้ามาจาก ทำงานมาเนาะ แล้วก็เห็นแม่กวาด ห บ้าน อะไรอย่างเงี้ย เรารู้สึกว่า เฮ้ย ไม่ได้ เพราะฉะนั้นก็จะตกลงกันกับแฟนค่ะว่า ถ้าเห็นแม่กวาดคือต้องรีบพุ่ง <laughs> รีบพุ่งเข้าไปทำ
อ๋อ อืม เหมือนคุณแม่ก็ดูแลช่วยเหรอคะ? อ๋อ อืม อืม อืม ก็คือเหมือน <chuckles> เหมือนแบบไม่อยากให้คุณแม่ทำแบบอยู่คนเดียว งี้ใช่ไหมคะ?
ใช่ ๆ ๆ ใช่ ใช่ค่ะ เพราะว่า อุ๊ย บ้านมัน แล้วก็เขาอายุเยอะอะค่ะ มัน เผื่อหน้ามืด เผื่ออะไรอย่างเงี้ย มันก็จะไม่ โอเค เออ เรา เรา เราคงจะมานั่งรู้สึกผิด แล้วก็อีกอย่างอะค่ะ ที่เราต้องคุยกับสามี เพราะว่าลูกเราเล็ก แล้วก็ของเล่นน่ะ เขาก็มีห้องของเล่นนะคะ เขาก็จะกระจัดกระจาย แบบเขาก็ยังอยากหยิบมาเล่นกับย่า อยากหยิบมาเล่นกับปู่ อะไรอย่างเงี้ย มันก็จะแบบรก รก ๆ อะไรอย่างเงี้ย
อืม เข้าใจค่ะ มัน <chuckles> ใช่ อืม อ๋อ อ๋อ มันก็อาจจะ อืม ใช่ไหม มันก็จะรกใช่ไหมคะ? อืม
ใช่ ๆ ใช่ เพราะฉะนั้นก็จะตั้งแบบว่า เงื่อนไขกันว่า ทุกวัน ก็คือเก็บทุกอย่างเข้าห้องของเล่น

อา ก็ยังดีนะ <chuckles>
เออ มอบใหม่งานแล้วก็ แต่ว่าตู้เย็นเนี่ย ก็คือต้อง คุณแม่ต้องเป็นคนช่วยเปิด เพราะว่าเป็นแบบ แบบ บานใหญ่อะค่ะ ตู้เย็นแบบหลังใหญ่ ใช่ ใช่ ก็คือเดี๋ยว เดี๋ยวแบบว่า ลูกเปิดไม่ได้อยู่แล้ว อะไรอย่างเงี้ย ก็ อะ เปิด อะ ก็ดูอะค่ะ ดูเว วิธีแบบเขาถือน้ำมา เขาก็จะมีหน้าที่ว่า เรียงชั้นข้างล่างสุดเนี่ย เป็นหน้าที่ของเขา เขาจะต้องเรียงให้เสร็จก่อน ถึงจะไปทำอย่างอื่น <chuckles>
อ๋อ มันหนักเหรอคะ? อ๋อ มันใหญ่ <chuckles> อืม เออ ก็ดีนะคะดู อย่างน้อยก็เต็มใจอยู่นะ <chuckles> เพราะว่ามาช่วยเองเลย
ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ แล้วก็
อืม แล้วแบบ มี มีแบบว่า มีเหตุการณ์ที่คนในบ้านแบบว่า ดูแบบเหมือนลังเลนิด ๆ ไหมคะ? เรื่องงานบ้านเนี่ยแบบ เอ๊ะ! แบบไม่ได้อยากทำขนาดนั้น อะไรอย่างเงี้ย
ค่ะ ถามได้เลย อ๋อ มันเป็นเรื่องปกติค่ะ เพราะว่าอย่างที่บอกเนาะ มันแบบมีแม่บ้านมาก่อน <chuckles> เรื่องงานบ้าน ใช่ มันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือน
อ๋อ ค่ะ ก็จริงเนาะแบบ เหมือน เหมือนทำ มีคนทำให้ตลอดอะตั้งกี่ปี แล้วอยู่ดี ๆ มาทำเอง ก็คงจะ โอ้โฮ! ก็คงแบบอาจจะไม่ค่อยอยากขนาดนั้นช่วงแรก ๆ
ใช่ ใช่ ก็เป็นเรื่องแบบไกลตัว ใช้คำว่าไกลตัวเลยแหละ คือ คือทุกคนแบบ "อืม จะต้องทำเหรอ? อันนี้คือยังไง เริ่มยังไง?" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อย่าง อย่างถ้า ใช่ ถ้าอย่างคุณปู่เนี่ย เขาก็ เขาก็จะแบบว่าทำในส่วนของเขาบ้าง แต่ว่าเขา เขายังโชคดีว่า มีคุณย่าที่แบบว่าคอยแบบว่าดูแลไงคะ อย่างแบบว่าคุณย่าก็จะแบบพับผ้าให้ คุณย่ารับจบค่ะ บ้านนี้ก็คือคุณย่ารับจบ <chuckles> คุณย่า ใช่ คือแบบว่าเอ็นดูคุณย่ามาก เพราะคุณย่าก็จะรับจบให้คุณปู่ว่า ซักผ้า ตากผ้า รีดผ้า อย่างเงี้ยค่ะ คุณย่ารับจบ <chuckles>
อืม <chuckles> เหมือนมันเริ่มใหม่กันใช่ไหม? อืม อ๋อ คุณย่าช่วยทำ <chuckles> ค่ะ คุณย่ารับจบ <chuckles> เออ ใช่